طيب يعني أنت كده ما بتنوَّعش في الأكل، يعني مثلًا مش م يوم بقى بتاكل مثلًا فراخ، ويوم لحمة ويوم تونة وي يعني بتغي وسَمَك، ويعني أكيد الأكل الصحّي بالنسبة لك مش مُكلّف.
آآ، ل لأ ده بالعكس، على فكرة، تعرفي إن الأكل الصحّي مُكلِّف؟
مُكَلّ آه، إزّاي طيّب؟
يعني أ أ أصل أصل مثلًا أنا ممكن آكل شوية مكرونة وخلاص، م يعني مثلًا، إنّما بقى أنا بالنسبة لي لازم أضبط البروتين، فمثلًا آكل كارب، آكل كارب مثلًا و و ولازم يكون معاه بروتين، ما ينفعش آكل كارب ف صافي، فالبروتين ده بفلوس، فبالتالي هنا أغلى من ال م م من اللي هو ال ال مثلًا اللي هو أي حاجة كده، أي حاجة قُرديحي زي ما إحنا بنقول.
آه. إمم. إيه؟ آه طبعًا أكيد. آه بالضبط، آه، من النشويات بس دي هي رخيصة يعني، النشويات بس من غير بروتين، من غير أي بروتين بتبقى مش مُكلِّفة، لكن بقى التنَوُع ده آه طبعًا، أكيد هيبقى مُكلِّف يعني.
أها. بالضبط و وخصوصًا إن زي ما قُلت لِك أنا، لازم إن أنا ألتزم ب آآ، آآ، يعني Routine معيّن من ال آمم م م يعني كارب، زي ما قُلت لِك بقى ك ما أعرفش أروح الGym وبتاع، وفي الآخر <chuckles> ألاقي نفْسي م باضَيّع كلّ الكلام ده.
إمم. آه، آه، إمم. ليه؟
م م ما هو لأ ما يعني، ما عشان كده باقول لِك لازم نضبَّط ال ال ال الأكل معاه، ما ينفعش أروح Gym، وأنا مش مضبَّط ال الحاجات دي كُلها.
ي آه بالضبط، أيوه، أيوه، ما ب أيوه تمام. اهم. إمم. أكيد طبعًا. طب بالنسبة بقى لل يعني مثلًا ال الحلويات، ما ب نِفْسَك ما بتجيش خالص كده على الحلويات؟ يعني إنّك تعمل حِتّة حلويات كده، بسبوسة بالقشطة، كنافة و لازم يبقى أكل لازم حلويات صحّية برضه؟ <laughs>
آه. بُصّ هو أنا بقى ه يعني إيه، أنا أ حَو ب يعني باضعف شوية في بعض الحلويات، ما باقدرش أقاوم قُدّامها، ولكن بارجع أزعل تاني، آآ، آآ، زي الكنافة مثلًا، آمم يعني م بس بعد ما باكُلها وبتاع وخلاص، آآ مشكلتي إنّي بالاقي نفْسي، في تشنُّجات في ع عصبية ظهرت لي، آمم.
آه. إمم. آه، أنت السُكَّريات قُلت لي فعلًا بتتعبك. إمم.
بدأت تتعبني بعد أمّا قطعته، إنّما قبل كده كان الموضوع بالنسبة لي عادي، ولكن لمّا قعدت فترة ما آكلش سُكَّر، بقيت أتعب.
آه. إمم.